Aku mau cerita nih sama mungkin nanti mau minta saran juga ya, karena aku tuh lagi bingung banget nih. Aku tuh lagi kayak ada kesulitan gitu ya dalam menyeimbangkan tentang kerjaanku sama kehidupan pribadiku nih, gitu. Karena kerjaanku ini kan full remote ya. Aku benar-benar remote ada 2 kerjaan yang satu full time yang satu freelance. Nah, dua-duanya tuh remote semua gitu. Nah, jadinya, eee, aku kan pasti kerjain itu 100% ya 90%-lah itu pasti di rumah gitu, di kamarku sendiri. Hal itu tuh yang bikin aku tuh gak bisa bedain tuh, mana yang, apa ya, yang harusnya aku kerja kapan yang harusnya aku kerja dan kapan yang harusnya aku itu istirahat. Jadi kadang waktu istirahat aku tuh aku pakai untuk kerja gitu, dan gi begitu sebaliknya gitu. Jadi kayak hal itu tuh ngebuat aku tuh jadi enggak seimbang gitu. Kayak aku tuh gak tahu apakah, eee, di satu sisi kerjaku udah produktif dan di sisi lain juga apakah aku itu udah ini ya, udah kayak ngasih diriku sendiri tuh ruang gitu loh selain bekerja gitu. Jadi kayak ada kebingungan karena tadi, eee, susah bedain kalau begitu masuk kamar ya udah gak tahu nih ini tuh, tempat kerja apa tempat aku istirahat tuh kayak gak tahu gitu, kayak ngeblur gitu. Nah, menurut kamu sebenarnya hal kayak gini tuh wajar gak ya aku rasain ya?
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mmm. Mhm. Oke. Iya sih wajar banget ya, apalagi kamu hebat loh punya dua pekerjaan ya, yang apa namanya, dilakukan secara remote ya itu udah hebat banget loh buat kamu. Nah, terus apalagi kalau kerjanya di rumah itu wajar kalau, kita tuh, masalahnya adalah batasan ya, karena kan semua dikerjakan di rumah, di mana di rumah itu, adalah area pribadi kamu nih, ya kan? Yang tadi kamu bilang tempat istirahat juga gitu. Nah aku mau nanya lagi nih, jadi kapan nih kamu mulai ada, apa ya, tanda-tanda udah mulai enggak beres nih ya dari, eee, pekerjaan kamu itu tuh tadi ya maksudnya karena kamu mau istirahat tapi tetap kepikiran kerja atau ada lagi nih, apa, eee, tanda-tanda kamu mulai gak beresnya itu tadi?
Wah, makasih. Makasih. Ya. Iya itu dia. Benar. Hmm. Oke. Nah, oke, nah sebetulnya awal-awal tuh aku malah seneng tuh, karena, aku tuh mikir kayak, hidupku sama kerjaanku tuh seimbang gitu. Aku tuh malah awalnya mikir gitu karena ya tadi ya, mmm, karena lebih fleksibel kan kerja remote terus lebih fleksibel aku tuh bisa ngapa-ngapain sambil kerja gitu. Nah, tapi nih, karena aku nambah freelance ini kan, jadi kayak, eee, fri kerjaan freelance-ku ini tuh jadi kayak, yang bikin aku tuh, e makin sibuk makin, apa ya, kayak rasanya tuh ada aja kerjaan padahal kan itu cuman freelance ya dalam artian kalau aku gak kerjain pun sebenarnya gak masalah gitu. Nah, cuman, aku tuh kayak ngerasa, "Wah, eee, sayang banget mumpung misalnya ada freelance ini mumpung ada project ini" misalnya gitu. Jadi kayak sayang banget kalau aku enggak ambil itu gitu kan, aku tuh mikir gitu kalau aku enggak, enggak ambil job-nya di hari itu misalnya. Nah, jadi ternyata hal itu kayaknya nih, hal itu tuh yang yang bikin aku tuh jadi terus-terusan pengen produktif, yang mana sampai sekarang nih sekitar sekitar sebulanan ini pokoknya ketika aku udah mulai ambil job freelance itu ya. Nah, semenjak itu tuh aku jadi merasa bahwa, eee, "Kok, aku jadi kayaknya kerja terus di rumah". Jadi kayak aku ngerasa, "Ya ini rumahku tempat kerjaku" jadi, eee, mau bukan jam kerja karena aku di rumah dan memang kerjaku di sini ya udah aku kerja. Nah, itu tuh baru mulai sekitar 1-2 bulan ini setelah aku memang ambil kerjaan freelance ini gitu.
Itu loh, mhm. Heeh. Ya. Oke. Mmm. Mmm. Mhm. Iya. Mhm, mmm. Oke, mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Oke. Mhm. Ah, Jadi kamu tuh kayak siaga terus gitu ya karena kamu pengen, eee, apa namanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu gitu ya, kalau aku bisa menyimpulkannya siaga. Oke oke, aku sekarang melihat, eee, masalah kamu itu ada di batasan ya maksudnya, eee, tadi kayaknya kamu cerita batasan antara, eee, pekerjaan dan dunia pribadi ini masih sangat, susah untuk dikendalikan gitu ya, karena semuanya dilakukan di tempat yang sama gitu. Oke oke. Tapi ada enggak sih, eee eee, target dari pekerjaan itu yang bikin kamu stres dan, kamu harus selesai nih pekerjaannya itu juga ada enggak?
Bener, itu dia tuh. Iya. Oke, nah sebetulnya enggak ada kok, semua itu aman makanya awal-awal dulu kan aku selalu ngerasa, eee, kehidupan kerja sama apa, kehidupan pribadiku tuh seimbang karena memang aku enggak pernah ada target sama sekali bahkan di freelance ini pun sebenarnya juga gak ada target juga ya, cuman memang akunya sendiri tuh kayaknya yang kayak tadi kamu bilang, "Enggak ada batasan" gitu ya, eee karena enggak bisa membedakan tuh, eee, jam berapa aku harus, eee, kerja terus jam berapa aku harus istirahat gitu. Jadi mungkin itu sih kayaknya yang, bikin aku tuh jadi kewalahan dan gak tahu nih, eee, harus ngapain dan kayak sulit gitu ya rasanya menyeimbangkan antara kerjaan dan kehidupan pribadiku gitu.
Mhm, oh, iya. Mmm. Oke. Mmm. Mmm. Mmm. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Dan sebenarnya tujuan kamu itu ke depannya nih yang namanya seimbang itu kayak apa sih kalau aku boleh tahu?
Ya. Wah, ini pertanyaan penting banget ya buat aku sebetulnya. Nah, kalau
Mhm. Impian kamu nih. Heeh.
Heeh, yang seimbang itu adalah menurut aku ketika aku itu bisa tetap menghasilkan uang, tapi juga tetap bisa, eee, punya kebahagiaanku sendiri. Jadi tetap aku tuh bisa bersenang-senang, aku punya waktu untuk diriku sendiri, tapi tuh keduanya seimbang tanpa adanya, eee, apa ya, tadi ya, tanpa adanya keabu-abuan, gitu loh. Kan kalau ini kan bedanya walaupun mungkin aku lebih fleksibel waktunya ya, cuman kayak kadang aku bisa kerja di saat bersamaan aku juga bisa santai gitu loh. Jadi kayak kayak gak jelas. Nah, aku tuh pengennya tuh tetap yang yang mungkin jelas, tapi juga fleksibel gitu dan tadi ya aku tetap menghasilkan, tapi di sisi lain aku tuh juga, eee, bisa menikmati hidupku gitu, menikmati full tanpa ada, eee, perasaan kayak, "Wah, aku harus produktif terus." Nah itu sih sebetulnya yang aku pengenin ya, yang menurutku seimbang tuh seperti itu.
Iya. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Iya. Mhm. Oke. Mhm. Oke, jadi produktif dan menghasilkan dan juga kamu bisa menikmati hidup ya, itu adalah, eee, tujuan hidup kamu. Bisa banget sebenarnya ya, karena kamu sebenarnya udah punya semua jadi, eee, pekerjaan yang remote dan menghasilkan juga. Nah, sekarang masalahnya tinggal di kamunya nih, ya kan, di kamunya dalam, eee, membatasi waktu di mana kerja dan kehidupan pribadi nih. Kamu pernah nggak kepikiran bahwa sebenarnya istirahat itu juga bagian dari produktivitas, loh. Karena kan kamu kalau istirahat itu kan, eee, artinya kamu kayak baterai, gitu ya, kalau udah dicas jadinya lebih berenergi lebih, eee, apa namanya, lebih kuat lagi nih tenaganya. Pernah nggak kepikiran kayak gitu?
Betul. Iya. Oh, iya. Iya iya. Nggak pernah lagi. Aku sama sekali sih nggak pernah kepikiran bahwa, kalau misalnya istirahat itu bagian dari proses kerja. Justru tuh aku pikir sebaliknya tuh, kalau aku istirahat itu berarti udah aku kehilangan rezeki, gitu. Aku tuh selalu mikir kayak kalau aku istirahat kehilangan kesempatan, gitu. Aku tuh selalu mikir gitu, makanya ya mungkin itu yang bikin diriku sendiri tuh kurang rehat, terus kurang bisa reset, gitu ya? Itu mungkin, ya?
Mmm. Nah. Iya. Mhm. Iya, karena wajar banget ya kamu orangnya kan sangat produktif ya? Kalau aku dengar dari cerita-cerita kamu, kamu orangnya sangat pengen, eee berkarya lalu menghasilkan. Jadi, eee, wajar kalau kamu merasa bersalah nih, gitu ya kalau istirahat. Tapi sebenarnya istirahat itu adalah bagian dari produktivitas juga gitu. Jadi pelan-pelan mulai, eee, apa ya, dipikirkan, eee, apa namanya pikiran bahwa, "Oh aku tuh nggak apa-apa loh istirahat sebentar, karena istirahat ini adalah bagian dari produktivitas itu. Kalau aku istirahat aku nih semakin semangat dan hasil karyaku semakin baik nih" gimana kalau itu pertama kali dicoba?
Iya. Oh, ya? Wah, iya juga sih. Berarti, pertama kali aku harus ubah mindset dulu kali ya. Jadi yang tadinya aku tuh mikir bahwa istirahat itu adalah bagian dari ketidakproduktiviti ketidakproduktivitasan, jadi aku harus ubah bahwa ternyata, eee, istirahat itu adalah hal yang aku butuhin, dan itu adalah bagian dari mungkin bisa dibilang proses kerja kali ya, karena nggak mungkin mau kerja terus-terusan, gitu kali ya. Wah, memungkinkan banget sih untuk aku coba tanamin dulu di diri aku. Menarik banget nih buat aku. Nah, selain itu kira-kira kamu ada saran lain lagi nggak ya? Jadi biar aku tuh nggak terus-terusan kayak mencampuradukkan nih antara kerjaan dan kehidupan pribadiku nih.
Hmm. Mhm. Iya. Benar. Mhm. Iya. Mhm. Nah, tadi satu kan udah mindset ya. Yang kedua, kita mulai atur nih jadwal kamu. Jadi kamu mulai, eee, membuat batas ya, karena kan tadi batasnya masih blur. Misalnya dari segi waktu, dari pagi kamu setting nih, waktu pagi misalkan bangun tidur, mungkin mau olahraga dulu, santai dulu, gitu, jangan buka laptop, bangun tidur, gitu ya. Nah, buka laptopnya mulai jam berapa nih? Misalkan jam 9:00 sampai jam 5:00 sore, atau jam berapa terserah kamu nih, karena kan kamu yang lebih tahu ya jadwalnya. Jadi, di saat kamu produktif, kamu, eee, usahakan fokus ke kerjaan kamu sampai maksimal, tapi setelah waktu itu lewat, wah, kamu juga harus strict nih, sama diri kamu sendiri bahwa, "Wah, ini waktunya istirahat nih jadi aku berhak dong untuk, eee, nonton TV, misalkan, atau melakukan hal-hal yang kamu suka, istirahat." Jadi, yang kedua waktu nih, gimana menurut kamu?
Iya. Oke. Begitu ya. Iya iya. Oke. Oke, berarti ini ya, lebih ke bikin jadwal kali ya. Jadi kayak biar aku tuh jadi lebih terstruktur dan sistematis gitu ya ngerjain segala sesuatu. Wah, iya juga sih. Kamu benar-benar ngingetin aku banget nih soal bikin jadwal, karena kayaknya juga nih selama ini yang bikin jadi kayak nge-blur nih batasnya itu ya jad ya karena nggak ada jadwal. Jadi tuh kayaknya nih ya, aku tuh selalu ngerasa bahwa yang namanya kerja fleksibel ya udah berarti aku bebas mau ngapain aja, nggak terpaku sama jadwal tertentu. Jadi itu justru malah menjerumuskan aku ternyata ya, eee, bahwa aku tuh ja lebih santai, terus jadi, eee, apa ya, melewatkan hal-hal yang sebetulnya tuh penting tuh kayak, eee, jadwal tadi, biar aku tuh, eee, tadi ya lebih bisa tahu kapan aku harus kerja dan kapan aku harus melakukan kegiatan di luar kerja, gitu ya berarti ya.
Betul. Mhm. Mhm. Nah. Nah. Iya. Iya, dengan begitu kan kamu jadi lebih ada batasan juga ya. Terus, aku punya tips juga nih, mungkin, eee, dari segi lokasi di rumah kamu nih. Jadi kalau ada lokasi kerja misalkan, nah, itu kan jadi kelihatan nih spot bekerja itu di sana, gitu ya. Jadi kamu bisa lebih fokus tanpa terganggu sama, eee, hal-hal yang lain, gitu. Nah, ketika kamu keluar dari zona itu, nah, kamu bisa pelan-pelan lepas deh dari kerjaan kamu, bisa dicoba juga tuh, mhm.
Gimana tuh? Oke. Oke. Wah, iya juga sih. Wah, iya juga. Itu, mmm, mungkin saat ini se apa ya, detik ini aku bakal mulai cari deh kira-kira spot mana yang enak dipakai buat kerja ya, jadi enggak di kamar, gitu ya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya atas sarannya ya. Bermanfaat banget dan nanti bakal aku lakuin nih. Makasih ya.
Betul. Iya, sama-sama, semoga berhasil ya. Semangat.